"Ты где-то", допустим, песню.
Мгм. "Ты где-то".
Можно было бы послушать. Ну, она такая грустненькая, но, а, всё равно вот. Я не знаю, а, я, может, сам это выдумываю, но мне почему-то кажется, что во всех грустных песнях вот из попсы 90-х, и из начала 2000-х, есть какой-то свет в конце туннеля.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм. <chuckles>
То есть, там я помню, затрудняюсь вспомнить точно слова, но в одной из песен "Го Гостей из будущего" там поётся почти всю песню, что в общем-то чувства прошли, нам надо расстаться.
Ага, ага.
А последние слова песни, что не прошли и всё ещё есть любовь, и это так мило.
А, ага, ага, интересно.
То есть такая обманка. То есть ну вот всегда вот есть какое-то вот обещание, что всё будет хорошо. А если у меня будет, э, ну, сильно падать настроение, допустим Жи э, жи
Да, вот да, что тя поднимет?
Так вот они и поднимут, потому что вот они вот такие все вот, э, для меня, э, ну, закольцованные, в итоге, что всё будет хорошо.
М. Мгм, мгм. Ну, то есть тебе, э, тебе нужно как-то вспомнить, нас поностальгировать по именно началу 2000-х. И тебе это поднимет дух. А современные не поднимут, да?
Очень сильно. А современные, э, мне, как будто, вот если я их возьму, они не смогут столько долго для меня играть, даже на необитаемом острове. То есть я их послушаю, допустим, это займёт пару месяцев это прослушивания, от того, что у меня их мало с собой, а потом придёт к тому, что они мне надоедят. А эти песни настолько проверены временем, что сколько уже прошло? Больше 20 лет, как я слушал их. И я всё ещё их слушаю, поэтому они настолько они как вино хорошее, они настоялись, и они теперь из много чего значат и работают.
Мгм. Мгм. Не надоедаедят, да, ага. Ага, и до сих пор. Ага. <chuckles> Эти Ага, не п лучше становится. Мгм. Ну что же, интересно, здорово было теперь послушать. Послушаю, наверное, ещё раз Меладзе, чтобы удостовериться, где <chuckles> как он так поднимает настроение. Было вообще интересно послушать про твои музыкальные вкусы.
<chuckles> Обязательно.